Mhm. Ja, das war schon sehr einschneidend. Das war halt wirklich zu 'ner Zeit ähm, ja, also es war jetzt nicht so, al dass dass ich in so 'ner total stabilen Lebenssituation war, sage ich mal. Also, de mein Partner wohnte zu der Zeit in München, ich lebte in Berlin, ich hatte 'n Job, zu dem ich irgendwie ähm, ja, wo ich mehrmals im Monat unterwegs war. Und, ähm, ja, also es war halt wirklich, ähm, ziemlich unverhofft so und, ähm, klar, da musste ich dann wirklich überlegen, wie geht es so jetzt weiter, ne?
Okay, verstehe. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Das klingt am Anfang erst mal noch 'n bisschen chaotisch, ja?
Ja, genau, das war es auch. Also andere planen ja vielleicht so 'ne Schwangerschaft und, ähm, ja, wohnen dann schon im Einfamilienhäuschen und alles ist so perfekt geregelt. Und, ähm, ja, genau, wir muss
Ja, ja. Klar, klar, ja. Was war denn der 1. Was war denn da der 1. Moment oder, äh, was dir da durch den Kopf ging, als du diesen Test, äh, in den Ha in der Hand halt hattest?
Ja. Ja, also das war wirklich so die: „Ne, ne, das kann jetzt nicht sein.“ Also, es war wirklich surreal. So was habe ich auch noch nie vorher erlebt und eigentlich auch nie wieder nachher. So dieses: „Das kann doch jetzt nicht wahr sein.“ Ich habe gedacht, ich bin in 'nem Film. Das kann doch jetzt irgendwie nicht mein Leben sein, so diese <chuckles> weil man das ja in Filmen immer so sieht, ne? Ja.
Mhm. Ja. Okay. Aha. Hier hast du dann noch mal 'n zweiten Hast du dann noch mal 'n 2. Test gemacht zur Überprüfung?